जी। मेरा तो सबसे बे अच्छा खेल मुझे लगता है क्रिकेट। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और उनमें जब हम 6 या फिर कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं उसमें 50 के पार मैं क अगर रन बना लूँ, तो उस दिन मेरा सबसे अच्छा दिन खुशी का दिन होता है। जी।
हुँ। अच्छा। जी। <chuckles> अच्छा। जी, जी। हाँ। हाँ। अच्छा। आप अर्धशतक लगाने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं।
जी, जी। बिल्कुल क्योंकि अ, हम जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक लंबा क्रिकेट तो होता नहीं, वो 10 ओवर 15 ओवर का होता है। तो उसमें ही 50 ही लगा पाते हैं। अगर उस लंबा मैच होता तो ज़रूर मैं 100 लगाने की कोशिश करता। तो उस वक़्त काफ़ी मुझे
जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। मुझे लगता है कई बार देखिए हमारी जो हरकतें हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो जैसे हम लोट-लोट कर अल घुलट-घुलट कर नाचने लगते हैं, लेटने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों की खुशियाँ मनाने के ये तरीके हैं। हालाँकि आजकल बहुत लोग पागल समझ लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत क्यूट लगता है। देखे होंगे आप आईपीएल वग़ैरह में भी कुछ प्लेयर्स या एक एक क्रिकेट में, उनका सेलिब्रेशन करने का तरीका देखेंगे आप, बड़ा अनोखा होता है। कोई तो जो है जूते निकाल के उसमें फ़ोन डायल करने लग जाते हैं, कोई नाचने लग जाता है। <chuckles> तो ये मुझे लग रहा है ना बहुत खुशियों भरा पल होता है जब वो विकेट निकालते हैं या छक्के मारते हैं। तो आप ऐसा कुछ करते हैं?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
जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। अ जी, जी।